Ừm, bạn ơi, có một cái điều này ấy, mình cũng đang rất là, ờ, áp lực và rất là muốn, a, nhận cái lời khuyên của bạn luôn. Đó là cái điều mà mình thường hay hay gặp rất là nhiều những cái áp lực từ xung quanh mình luôn á. A, cho dù là thực ra mình cũng thấy rằng là mình hiện tại công việc vẫn đang ổn nè và những cái mọi thứ ở trong cuộc sống của mình cũng rất rất là ô kê. Nhưng mà tuy nhiên á, khi mà mình lên mạng mình thấy rằng là "Uầy, sao, a, những cái bạn trẻ bằng tuổi mình mà lại, ờ, à, có thể có những cái thành công như vậy nhỉ? Các bạn ấy vừa giàu này, còn mua được nhà, mua được xe này, lại còn vừa đẹp nữa, xong rồi cuộc sống thì rất là viên mãn." Mà không chỉ là những cái người nổi tiếng hay gì đâu xa đâu nha, mà ngay cả những cái người bạn bè của mình đi, bạn bè mình á, nhiều đứa nó giỏi lắm luôn ấy, nó đi du học này, xong rồi bây giờ nó về nó mở cửa hàng các thứ á, xong rồi đông khách, xong rồi nó rất là giàu và nó mua được mấy cái căn nhà luôn ấy. Mình nhìn những cái người bạn và người quen của mình luôn nha, mình nhìn như thế á, xong rồi mình thấy áp lực ơi là áp lực ấy. Và mình cũng đang không biết làm thế nào để có thể giỏi như các bạn đấy này, và mình cũng cứ tự trách là sao mình, à, không, a, làm được như các bạn đấy. Xong rồi mình còn có thể có một số những cái áp lực như là, ờ, về là gia đình, nhưng thực ra gia đình thì cũng không áp lực mình quá, nhưng mà ba mẹ mình thì cũng muốn mình là sẽ, a, là cũng tất nhiên là, ừm, rất là ba mẹ rất là muốn mình có thể học hỏi được các bạn đấy này, à, cũng như là mình có thể tiết kiệm tiền, mình đầu tư này, xong rồi nếu mà được, ờ, mua nhà mua xe thì rất là tốt, thì cái điều đấy cũng khiến cho mình cực kỳ là áp lực luôn á. Thì bạn có thể là giúp mình đưa ra cái lời khuyên làm sao để cho mình, à, đỡ bị áp lực khi mà có những cái, a, tác động từ xung quanh như vậy không?
Ừm, mình nghe. Ồ. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. <laughs> Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm, thực ra thì nghe cái câu chuyện của bạn thì mình cũng rất là chia sẻ và hiểu và cũng cảm thông phần nào đấy về cái việc là, ờ, áp lực ganh đua và áp lực xã hội và đặc biệt là từ những cái bạn bè đồng trang lứa, đúng không? Ừm, và cái cái sự áp lực này có lẽ là nó xuất phát từ mạng xã hội và chỉ một phần nhỏ từ phía gia đình thôi nhỉ? Nhưng mà bạn có thấy rằng là cái việc mà, à, ganh đua hay là những cái áp lực này nó có ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hay hành vi của bạn không? Hay chỉ là khi nào bạn lên mạng xã hội thì mới thấy như thế và nó nhanh chóng vượt qua thôi?
Ừm, ừm. Ừ. Ừm, thực ra là nó cũng có ảnh hưởng đến, à, những cái, à, cuộc sống của mình đấy. Ví dụ như là đặc biệt nha nếu mà những cái người mà, à, không quen biết mình ấy thì mình sẽ đỡ bị ảnh hưởng. Nhưng mà á mình rất là hay bị ảnh hưởng bởi những cái người bạn của mình luôn, những cái người bạn là tất nhiên là người bạn cũng không phải thân thiết đâu nhưng mà những cái người bạn ấy sẽ là bạn ấy học cùng lớp cũ với mình nè. À, thì bạn ấy, ơ, bây giờ bạn ấy đi du học xong rồi bạn ấy còn học thạc sĩ ở nước ngoài này, xong rồi bây giờ bạn ấy á, ờ, bạn đi về dạy, xong bạn ấy có rất là nhiều những cái thành tựu, là trong cái, à, bạn ấy dạy ở trường đại bạn ấy còn làm cả giảng viên đại học nữa nè. Xong rồi bây giờ bạn ấy còn có thể, ờ, à, mua nhà, mua xe, ơ, các thứ cơ, bạn ấy rất là giàu và bạn ấy cũng rất là giỏi nữa. Là mình nhìn một là mình cũng rất là ngưỡng mộ bạn ấy này, hai là mình cũng khiến c cảm thấy là nó sẽ hơi tự ti ấy là tại sao mình lại không giống như bạn ấy này, xong rồi mình, à, mình nghĩ là mình cũng không biết làm cách nào để mình có thể đến như bạn đấy ấy. Mình cho dù mình có làm bao nhiêu năm thì cũng rất là khó để mua nhà mua xe luôn, à, mà bạn ấy thì, à, trẻ như vậy mà đã có thể, à, làm đến những cái mình mơ ước rồi. Nên là nó cũng khiến cho cái tâm trạng của mình mình cũng buồn nè và mình cũng cảm thấy rất là áp lực á.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Wow! Ừm. Ừm. À, rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm. Nói chung là chắc chắn là khi mà đứng trước một cái người mà giỏi giang, đồng trang lứa, xong rồi nhìn thấy những thành tựu mà họ đạt được rồi quay lại nhìn bạn thân, chưa đạt được cái này, chưa đạt được cái kia thì cũng có chút chạnh lòng, và thậm chí là một chút tự ti như bạn chia sẻ ấy. Thì điều đấy cũng là một cái điều khá là dễ hiểu, chứ còn nếu mà, kiểu, thực sự là không có một chút cảm giác gì thì mới là đồ điều đáng lo ấy, đúng không? Bạn có nghĩ thế không? Ừm.
Đúng rồi. À, vậy sao? Ừm, đúng rồi, thực ra là mình cũng nghĩ vậy đấy. Đúng là ai mà nhìn những cái người mà quá là giỏi thì chắc chắn là cũng đều rất là ngưỡng mộ rồi.
Ừm. Ừm. Thế nhưng mà tất nhiên là cái mặt, ờ, tích cực đó là biết nhìn vào những người đấy để phấn đấu thì cũng là một cái điều hay. Nhưng mà bạn có thấy là nếu như mà cứ vin quá nhiều vào cái việc đấy nó sẽ tạo thành những cái áp lực, và đôi khi nó có sẽ có khả năng ghìm người ta xuống, bởi vì cái sự tự ti nó lớn dần theo năm tháng không? Hay là bạn thấy là, ờ, cái việc mà áp lực như thế nó cũng vẫn đang là cái động lực để bạn tiến tới thôi?
Nhưng mà mình cũng thấy rằng là nhiều lúc mình cũng thấy hơi tự ti đấy. Ví dụ nh như là, ờ, mình, ờ, th bình thường ấy khi mà mình đi làm này, bây giờ mình chỉ cần làm, ờ, sai một cái gì đó, mà sai một cái gì đấy thì mình cũng thấy rằng là "Ôi, sao cái công việc này đơn giản thế mà mình lại không làm được nhỉ?" Trong khi đấy thì, ờ, những người bạn bè của mình thì người ta giỏi giang như thế kia, mà mình chỉ cần những cái công việc nhỏ như vậy á, mà mình vẫn, à, không đạt vượt qua được, nên là mình cũng, à, thấy rất là buồn này và cũng khiến mình tự ti hơn đó.
Ừm. Ừm. Rồi. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Tức là nó không chỉ ảnh hưởng về mặt hành vi, về cái sự tự ti mà đôi khi nó còn ảnh hưởng đến cả tâm trạng và cái sự hoài nghi bản thân của bạn nữa, đúng không?
Đúng rồi. Ờ, nên mình cũng nhiều lúc cũng hoài nghi lắm nha, rằng là không biết là bao g tương lai mình thế nào này? Tương lai mình có OK không nè? Đấy thì rất là hay bị nghĩ như thế luôn.
Ừ, thế Ừm. Ừm, ừm. Rồi. Thế thì trong cái quá trình mà bạn hoài nghi, bạn tự ti về bản thân bạn như thế thì cái điều gì là điều mà làm cho bạn cảm giác bạn muốn thay đổi nhất? Tức là bạn muốn thay đổi cái về cái công việc của bạn này, hay là cái sự tiến lên, hay là như thế nào? Hoặc nếu như mà nhìn nhận lại, như bạn nói ngay từ ban đầu thì, ừ, bạn cũng có một công việc khá là ổn, mọi thứ khá là OK, chỉ trừ cái việc là so sánh thì nó mới làm cho bạn cảm thấy bất ổn thôi?
Đó, thì đúng là cái vế thứ hai bạn nói ấy. Thực ra là cái công việc của mình hiện tại thì cũng vẫn là ổn nha, nhưng mỗi tội là là ví dụ như là mình cũng đang thấy, ơ, à, vì mình chỉ là làm công ăn lương thôi, là cái mức lương thì tất nhiên nó cũng chỉ là trung bình thôi, chứ nó không thể là vèo một phát đi làm mà có thể, à, giàu lên được, hay là có thể mua nhà mua xe được, đó. Đấy là cái mình, ờ, cũng trăn trở nên là mình cũng nghĩ là không biết là mình làm bao nhiêu năm mới có thể làm đến như vậy nhỉ? Và, ừ, thực ra là mình cũng thấy là nếu như ấy, mình không so sánh thì thực ra là cuộc sống của mình vẫn rất là ổn thôi, nhưng chẳng qua là cái sự so sánh ấy nó khiến cho mình bị tự ti hơn. Nhưng mà nghe bạn nói á, mình mới thấy rằng là đúng là là do mình so sánh thôi, những cái mà mình cảm thấy không ổn, những cái tự ti ấy, nó xuất phát từ mình mà, chứ đâu phải là do cái, a, gì nhỉ, cuộc sống của mình đang bất ổn hay gì đâu.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì không biết là bạn đã thử làm cái gì đấy, có có cái hoạt động nào đấy để bạn giúp cho bạn tự giảm được áp lực chưa và nó có hiệu quả không? Hay là nó thực sự chưa hiệu quả nên mới cần tìm một cái lời khuyên nó rõ ràng và sâu sắc hơn? e Ừm.
Mình cũng có làm nhiều cách đấy, nhưng mà mình thấy thực sự là cũng chưa cách nào mà nó thực sự hiệu quả cả. Ví dụ như là mình cũng, a, ờ, có, a, là làm một số những cách như là mình, à, có thể, à, đọc những cái lời, à, giống như những cái lời, à, tự động viên bản thân nè, ở trên mạng mình thấy có rất là nhiều những cái lời khuyên rất là hay nha. Thì khi mình đọc thì mình cũng cảm thấy là tự tin hơn về bản thân rất là nhiều đó. Nhưng mà tuy nhiên thì cái đó nó cũng chỉ kéo dài được một thời gian thôi. Xong khi nào mình thấy thấy tức là lúc mình không nhìn thấy những cái hình ảnh của người ta thì mình OK, nhưng mà khi nào mình lại thấy những cái hình ảnh thành công của người ta đăng lên mạng xã hội ấy, thì mình lại cảm thấy là bị tự ti á, tức là bình thường mình đang rất là tự tin, xong rồi nhìn thấy những cái người ta lại tự ti liền. <chuckles>
Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu. Rồi. Nói chung là sau khi mà nghe được bạn chia sẻ khá là tường tận về cái, ơ, ừm, cái cái cái hiện tại mà bạn đang phải trải qua để xử lý cái ganh đua và áp lực xã hội ấy thì mình cũng có một vài cái gợi ý cũng như là chia sẻ, hy vọng rằng nó sẽ có ích cho bạn nè. Thế thì đầu tiên nhá, à, bạn có cho rằng là mỗi người trong cuộc sống đều có những cái mục tiêu riêng và đều có những cái giá trị riêng mà nên được xây dựng một cách độc lập, thay vì cứ suốt ngày phải so sánh với người này người kia không?
Ừm.
Mình cũng nghĩ rằng là, ờ, mình cũng đã từng nghĩ như thế đấy. Mình cũng rất là cố gắng để có thể nghĩ là ra là mỗi người một cái xuất phát riêng này, mỗi người sống một cái cuộc sống riêng, cho nên là mình không nên là quá là so sánh mình với cả bản thân đâu. Thì đụng ng cũng đã nghĩ như vậy đó! Và đúng là nó cũng sẽ có cái tác dụng là khiến cho mình tự tin hơn và trong những cái, a, khoảnh khắc, a, mà mình, à, ừm, có cái suy nghĩ tiêu cực ấy thì những cái suy nghĩ tích cực nó cũng vẫn, a, giúp mình là, à, nà gọi là là gạt đi những cái suy nghĩ tiêu cực.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, thế thì tức là bạn cũng đã bắt đầu là có những cái hành động nó rất là rõ ràng và và tập trung hơn về bản thân bạn chứ! Nhưng mà đương nhiên nếu mà bới chỉ nói như thế thì nó sẽ chưa biến thành hành động được, đúng không? Thế thì bạn nghĩ sao về cái việc là, ờ, khi mà đã xác định được là, à, bạn có cái bộ giá trị riêng, bạn có những mục tiêu riêng, thì bạn hãy vạch ra cho bản thân bạn những cái lộ trình để đạt được cái mục tiêu mà, ờ, thay vì đi so sánh với người có mục tiêu khác? Ví dụ như người ta là mục tiêu mua nhà, mua xe, thành đạt thì có thể bạn đã sẽ có những cái mục tiêu về công việc, ừm, theo cái đường hiện tại hoặc là cái mục tiêu về gia đình nó sẽ khác chẳng hạn. Đó, thế thì khi bạn tập trung vào cái con đường của bạn thì nó sẽ làm giảm cái thời gian cũng như là cái năng lượng để bạn mải mê so sánh với người khác. Và ngược lại, khi mà bạn dành quá nhiều thời gian để so sánh với người khác thì bạn sẽ bị giảm cái thời gian để tập trung cho cái việc đạt được mục tiêu của bạn ấy. Đó, nên là mình nghĩ là cái việc ưu tiên cái gì đó hơn cũng sẽ là cái điều quyết định đến cái việc là cái tâm trạng, cũng như cái xử lý và cái ganh đua và áp lực xã hội mà bạn đang đối mặt đó.
Đúng rồi, mình thấy rằng là, à, đâu phải là mình, ờ, cứ lúc nào thấy người ta à, ngư bạn nói, đâu phải thấy người ta mua nhà, mua xe là mình cũng phải mua nà, mua xe đâu. Mình sẽ phải tập trung vào những cái giá trị của bản thân này. Mình tập trung vào ờ, ví dụ như bản thân mình đang đạt được cái gì thì mình sẽ cố gắng là đặt những cái mục tiêu mà nó sẽ gần với cả và mình sẽ làm được. Thì cho dù tới khi mình đạt được cái mục tiêu đấy cho từ cái mục tiêu đấy nó cũng không quá là to tát. Thì mình sẽ khiến cho bản thân cảm thấy tự tin hơn rồi. Chứ cũng, ơ, không thể nào mình đặt như người ta xong mình không đạt được và nó lại ca khiến cho bản thân tự ti, đúng không nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Với cả hơn nữa là học cách biết ghi nhận bản thân qua những cái mốc hay là những cái mục tiêu nhỏ mà bạn đạt được, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ là một lần nữa củng cố lên cái niềm tin về bản thân bạn, về giá trị của bạn. Và nó giúp cho bạn cảm giác như là, ờ, nó có động lực để giữ bạn đi tiếp trên cái hành trình của mình. Thay vì là cứ luôn luôn so sánh là, à, cái mục tiêu của bạn nó bé hơn cái mục tiêu của người khác. Đó, bởi vì, ờ, có lẽ là cái bề ngoài về cái sự thành công ấy thì ai cũng muốn, nờ, ai cũng muốn chia sẻ ra, ai cũng muốn người khác biết. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cái khó khăn, vất vả, rồi những cái mà người ta phải vượt qua ấy. Mà có lẽ mình là người ngoài thì cũng sẽ không thể nhận diện ra được những điều đấy chẳng hạn. Cho nên là ừ, bạn hãy cứ tận hưởng cái hành trình của bạn. <laughs> Ớ.
À. Ừm, đúng rồi. Mình cũng thấy rằng là, ờ, khi mà mình, ờ, ừm, có một cái động lực, có một cái sự tự tin như vậy ấy thì chắc chắn rằng là cái việc mà mình, à, à, khi mà mình có thự tự tin rồi thì mình sẽ rất là dễ dàng để mình có thể, à, bước tiết trên cái, a, công việc của mình nè, cũng như là cái cuộc sống riêng của mình. Chứ nếu như mà mình cứ mãi tự ti ấy thì nhiều lúc là nó sẽ là một cái rào cản rất là lớn đấy, để mình cò có thể, ờ, dẫn đến thành công của mình. Vì nói chung là với cả á như như bạn nói đúng rồi, không phải là ai người ta cũng, a, đưa những cái, ưm, na, điều mà người ta đã khó khăn lên trên mạng đâu. Chắc chắn người ta sẽ đưa những cái mà tốt đẹp nhất của người ta rồi. Nên là khi mà mình nhìn như vậy ấy thì đâu phải là mình nhìn được 100% à, tất cả những cái con người của người ta đâu nào. Những cái kh người ta khó khăn các thứ ấy thì mình đâu có biết. Nên là mình chỉ nhìn được những cái tốt đẹp thôi. Nên là biết đâu đì người ta cũng đang có cái khó khăn gì đấy thì sao? Thì nghe bạn nói thì mình cũng thấy rằng là cũng rất là hợp lý đó. Và mình, à, nguyễn là mình cứ tập trung vào bản thân mình thôi, chứ cũng không nên là quá là so sánh với cả bản thân người khác người khác mà lại, à, bỏ bê bản thân thôi nha. Thì hôm nay á, mình, à, thấy rằng là cái lời khuyên của bạn đưa ra cho mình á, thì đã giúp cho mình giải tỏa được cái áp lực, ừm, cái bức bối mà mình đang, a a a cảm thấy, a, trong những cái ngày gần đây đấy. Và mình thấy rằng là, ồ hóa ra là nó cũng đơn giản thôi, mình cũng không cần phải quá suy nghĩ gì cả. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Khó khăn, ừm. Chính xác. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, còn mình thì chúc bạn sẽ hạnh phúc trên cái hành trình của bạn nhé. Tạm biệt bạn.
Ừm, bái bai.